Hast du denn eigentlich einen beruflichen Traum, den du noch nicht verwirklicht hast, den du aber noch verfolgst?
Ja, natürlich. Es gibt da nämlich etwas, was nicht nur 'n Beruf wäre, sondern meine absolute Leidenschaft und meine Berufung. Das ist nämlich das Singen und Songschreiben und damit auch stärker gesehen zu werden und auch Geld zu verdienen. Und das habe ich wirklich seit Jahren versucht und ich bin immer noch nicht da, wo ich gerne hinwollte.
Wow, das klingt ja schon mal richtig interessant. Also, das heißt, du hast ja dann schon mal das Glück, dass du überhaupt deine Berufung gefunden hast, ja, das ist ja schon mal wunderschön. Und das heißt, du bist jetzt aber seit Jahren dabei, wirklich das, äh, noch aufzubauen und auf die Straße zu bringen, quasi?
Ja. Ja, genau, ich habe auch jahrelang Gesangsunterricht genommen im klassischen Bereich und auch in meinen Projekten setze ich diese klassische Stimme gerne ein, wo es gerade passt. Und ich hatte auch meine Musikprojekte, also 1 im Speziellen, aber mein Musikpartner, der hat da nicht so mitgemacht, wie ich wollte, was den Ehrgeiz angeht. Und so habe ich mich dann von ihm gelöst, obwohl es eigentlich, denke ich, hätte funktionieren können, wenn wir stärker am Konzept gearbeitet und einfach am Ball geblieben wären. Aber das war durch ihn nicht möglich.
Mhm. Oh. Mhm. Ah, das tut mir natürlich leid. Das klingt so, als hast du auf deinem Weg, deinen Traum zu verwirklichen auf jeden Fall auch schon einige Hochs und Tiefs erlebt. Ähm, als du mit deiner Gesangskarriere angefangen hast, was hattest du denn da für Vorstellungen, wie es mal sein würde?
Mhm. Na ja, ähm, ich habe ja schon ziemlich früh angefangen zu singen, habe schon als Kind sehr gerne angefangen sehr gerne gesungen und, äh, so richtig gepackt hat es mich dann eigentlich während der Pubertät, als es auch mit dem Songwriting losging und ich im Schulchor war und im Jugendchor, und ich habe mir wirklich vorgestellt, ich stehe auf großen Bühnen und begeistere Menschen und fliege um die Welt und verdiene richtig gutes Geld damit. Das war teilweise auch so 'ne Traumwelt, in der ich die negativen Seiten des Ruhms gar nicht so gesehen habe, aber heutzutage geht es mir gar nicht mehr so um den Ruhm, sondern einfach um das Machen und das vor Publikum Stehen und das zu tun, was mir wirklich Spaß macht.
Mhm. Mhm. Ah, das klingt auf jeden Fall wirklich so nach diesem, ja, Teenietraum, dass man sich dann sieht da auf den großen Bühnen und die die Menschen bewegt mit der eigenen Musik und so weiter. Und, ähm, ja, was ist denn dann unterwegs passiert quasi auf dem Weg, diesen Traum zu verwirklichen? Du hast ja jetzt gerade schon deinen, ähm, ja, Businesspartner quasi angesprochen. Was war es denn genau, wo du jetzt sagen würdest: „Ach Mensch, da bin ich jetzt das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte.“?
Mhm. Also, von Hause aus hatte ich nicht so die Unterstützung. Ich will jetzt nicht meinen Eltern die Schuld geben, aber die haben zum Beispiel meinen Gesang nicht so unterstützt. Ich habe das alles wirklich selber finanziert mit dem Unterricht und bin dafür arbeiten gegangen, auch während des Studiums. Und das lief dann deshalb alles so nebenbei, weil ich nicht so die Förderung hatte wie vielleicht manche andere, wo die Eltern das dann auch noch so pushen, zum Beispiel. Und na ja, dann hatte ich teilweise das f Talent, an die falschen Leute zu geraten, wie zum Beispiel mein Due Duopartner da, aber vorher fing das ja noch an, da war ich noch im Studium, da hatte ich 'ne Band, wir waren bestimmt 5 und dann auch mal 6 Leute. Und die hatten auch nicht so den Ehrgeiz wie ich. Da war ich eigentlich immer so der treibende Motor.
Mhm. Oh, wow. Mhm. Mhm. Okay. Verstehe. Also, das heißt, du hast ja richtig viel Ressourcen da reingesteckt, ne? Also, zeitlich, finanziell, ne?
Mhm. Zeit, Geld, Übungszeit, genau.
Ja. Also, beeindruckend, dass du da diese Disziplin auch hast, da dranzubleiben und, ähm, ja, du warst ja dann scheinbar schon immer so 'n bisschen die Person, also, das das Zugpferd, ja, die wirklich vorne stand und die weitergemacht hat und so weiter und würdest du sagen, du hast vielleicht dann auch so 'n bisschen an an Kraft verloren über die Jahre, dass das auch anstrengend war, da immer so zu pushen.
Ja, ja, genau, weil ich sehr auf mich alleine gestellt war. Als ich mich dann von ihm getrennt hatte, von diesem Duo-Partner, da habe ich solo weitergemacht. Ich habe dann zwar auch Auftritte an Land gezogen noch, aber es war dann alleine deutlich schwieriger. Und wenn man kein Management hat oder 'ne Plattenfirma, die da auch 'n großes Marketing reinsteckt, also, man brauchte ja nur zu gucken, bei jemand wie Helene Fischer zum Beispiel, da ist ja ein riesengroßer Marketingapparat dahinter, diese Leute werden gepusht. Da werden auch Gelder in die Hand genommen, um diese Songs in Rotation zu bringen. Und diese Ressourcen, die habe ich einfach nie gehabt.
Mhm. Mhm. Aha. Mhm. Ja, verstehe. Ich meine, das ist natürlich 'n ganz anderer Aufwand, der dann da reingeht und, äh, den natürlich nicht jeder zur Verfügung hat. Also, würdest du schon
Mhm. Ja, da stehen ja viele Leute dahinter, die sich um bestimmte Bereiche kümmern, sei es, äh, ja, Management, Grafik, äh, Radiopromotion. Das sind ja alles Vollzeitjobs.
Aha. Ja, Wahnsinn. Also, würdest du schon sagen, dass Geld, äh, und auch die Zeit, ne, du hast ja auch gesagt: „Du hast noch studiert“, das waren dann schon so Punkte. Du hattest zwar ganz viel davon von von beidem rein investiert, aber trotzdem, ja, ist das etwas, was dich dann schon, was schon auch damit für verantwortlich war, dass es jetzt eben noch nicht sich so ver f wirklicht hat?
Mhm. Ja, ja also, nicht nur studiert, ich hatte ja dann auch Vollzeit nach dem Studium gearbeitet und ich habe es trotzdem weiter durchgezogen. Also, die Zeit nach dem Studium gehörte dann völlig meiner Musik und bin dann nach der Arbeit immer gleich in meinen Musikkeller verschwunden, habe dann da an neuen Songs gebastelt, an meiner Stimme gefeilt. Irgendwann kam ich da an auch an 'nen Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe das äußere Leben ziemlich vernachlässigt. Ich bin ja auch 'n naturverbundener Mensch und dann fing ich auch an, 'n bisschen die Musik zurückzustellen und auch mehr, äh, die Natur zu entdecken und zu reisen. Und, äh, so kam das dann, dass ich teilweise 'n bisschen habe schleifen lassen. Das ist erst in letzter Zeit wieder so, äh, dass ich's intensiver mache und mich auch stark auf Social Media zum Beispiel vermarkte.
Mhm. Mhm. Mhm, ja, ich meine, das klingt auf jeden Fall so also, ich finde es total bewundernswert, dass du da diesen ja, schon immer diesen Traum hast und diese Leidenschaft, und dass man da vielleicht dann irgendwann auch mal sagt: „So, ja, jetzt gehe ich aber mal wieder 'n bisschen mehr in die Natur und gucke, dass es mir auch gut geht.“ Das ist ja wahrscheinlich auch ganz gut, ne?
Mhm. Genau. Ja, weil ich habe ja wirklich nur geklotzt und geklotzt und da rein investiert und dann gemerkt, ich bin nicht da, wo ich hinwill. Mir fehlen die passenden Menschen, die mich fördern. Und deswegen habe ich das alles so 'n bisschen zurückgeschraubt, um mich selber auch wieder besser zu fühlen, aber ri nie aufgegeben habe ich die Musik. Ich habe immer meine Instrumente dabei, auch jetzt, wo ich digitale Nomadin bin. Und ich nehme mir wirklich jeden Tag die Zeit, Musik zu machen, das bereichert mich. Und ich habe auch festgestellt, wenn ich jetzt irgendwas poste, dass mir viele Fans von früher auch noch erhalten geblieben sind und die mir immer noch folgen und mir nette Sachen schreiben.
Mhm. Mhm. Ja, das klingt ja schon mal echt ganz positiv. Und ja, du hast jetzt angesprochen, dass deine neue Strategie oder seit einer Zeit sch Social Media ist. Wie gehst du denn genau vor und was versprichst du dir auch davon?
Mhm, na ja, dass ich einfach 'ne Community dadurch aufbaue. Also, ich habe jetzt erst mal nur mich vor 'ne Kamera gesetzt und was gesungen, ohne so viel von mir preiszugeben, aber ich bin jetzt habe jetzt 'n Plan gemacht, dass ich ab und zu die Leute auch so 'n bisschen hinter die Kulissen mitnehme. Also, ich habe da gestern vorgestern 'ne Frau entdeckt, die ich auch früher mal bei 'nem Konzert so quasi kennengelernt hatte. Die hatte in den 90ern mal 'n Hit und dann in Berlin, da sind wir in der gleichen, äh, Galerie aufgetreten mal. Und die ist mir jetzt ständig begegnet und die gibt sehr viel auch so Hintergrund von sich preis auf TikTok, nimmt die Leute so mit in ihr Studium Studio und erzählt so 'n bisschen was. Also, sie singt mal, während sie durch die Natur geht und, das finde ich sehr authentisch. Und da habe ich mir gesagt, so werde ich das demnächst auch mal 'n bisschen machen.
Mhm. Mhm. Mhm, das klingt ja schon mal cool.
Damit die Leute mich besser noch kennenlernen.
Ja, voll also dass die quasi den Menschen hinter der Musik auch so 'n bisschen kennenlernen und so 'ne emotionale Verbindung auch entsteht?
Mhm. Ja.
Ah ja, das ist ja toll, und du postest dann also, so 'n bisschen was Privates, äh, nimmst die Leute so mit, aber auch dann wahrscheinlich Songs und woran du gerade so arbeitest, oder?
Ja, also ich poste nicht irgendwie mein Essen, was ich mir gerade gekocht habe. Das wäre ja jetzt völlig irrelevant. Ich würde einfach posten jetzt mal 'n Beispiel: Den nächsten Auftritt, den habe ich im Weihnachtsgottesdienst im Dorf meiner Eltern, wo ich ja auch Orgel spielen werde. Aber für den Eingang habe ich 'n Lied geschrieben, was ich singen werde mit Gitarre. Und wenn ich da in diese Kirche gehe zum Üben, zum Beispiel, habe ich mir vorgenommen, dass ich erst mal so 'n Video poste, wie ich in diese Kirche komme und die Stimmung beschreibe, und dann 'n paar Töne einfach mal so singe, einfach so 'n Hintergrund äh, Video drehe.
Ah. Mhm. Ja, das klingt toll, und vielleicht könntest du ja dann schon, ne wenn du sagst, dass es in deinem Heimatdorf vielleicht gibt es da ja dann auch schon so 'ne Geschichte zum Andocken, dass du da vielleicht in deiner Kindheit schon warst oder deine Eltern dich schon damals unterstützt haben oder so. Das ist ja dann manchmal auch
Ja, da gibt es sogar 'ne Geschichte. Das war ja früher sozusagen mein Arbeitsplatz, diese Kirche. Ich habe da ja als Teenager mein Geld verdient und als Studentin dann auch. Also, ich war ja ständig da und habe da geübt und dann in Gottesdiensten gespielt.
Mhm. Ja toll, also da könnte ich mir gut vorstellen, dass das die deine Community auch spannend findet, ne? So diese Verbindung der von den Anfängen und von heute. Und, äh, da kann man dich wahrscheinlich dann auch richtig gut so spüren, könnte ich mir vorstellen, auch durch den Display.
Ja, ja so so nach dem Motto „Zurück zu den Wurzeln“, Back to the Roots. <chuckles> Mhm.
Ja ja, ja, genau. Ja, also das heißt, du baust dir grad 'ne Community auf und du möchtest dann einfach deine Leute, deine Fans äh, bei begeistern mit deiner Musik. Und gibt es sonst noch andere sch ähm, ja, wie sagt man, Pfeiler, die du auch noch, äh, verfolgst für deinen Traum?
Also was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist mal endlich 'n Duettpartner oder eine Band zu finden, die mit mir an einem Strang zieht. Im Sommer hatte ich mal wieder 'ne kurze Kooperation, allerdings ist da dieser alte Bandkollege zurückgekommen mit 'n paar neuen Arrangements. Das heißt, er macht jetzt selber keine Musik mehr, der ist auch immer noch total negativ in seiner Art, aber er hatte halt diese Arrangements auf Lager und da habe ich dann was dazugezaubert. Aber inzwischen sind wir gar nicht mehr in Kontakt und ich habe auch durch diesen zweiten Kontakt nach vielen Jahren wieder festgestellt, dass er nicht der Richtige für mich ist, in mein äh, er ist nicht mein musikalischer Traumprinz und auf den warte ich noch, oder auf die, es kann ja auch 'ne Frau sein. <chuckles>
Mhm. Wow. Aha. Mhm. Ja, das ist ja schon wenn du den immer so mitziehen musst, das äh, klingt ja, als würde dann auch eigentlich auch Energie verloren gehen. Es wäre eigentlich toll, wenn du vielleicht jemand finden würdest, der dich richtig inspiriert, wo ihr zusammen dann was Neues, äh, kreieren könnt und so 'ne ja, so 'ne positive Eigendynamik entsteht, oder?
Ja, ja, genau. Mir wurden jetzt auf TikTuk Tok häufiger mal Videos angezeigt von Sandra, die war ja sehr bekannt in 'nen 80ern, und ihrem Freund Michael Cretu. Und die haben halt zusammen diese großen Hits gemacht, die Sandra dann hatte. Und da dachte ich: „Wow, das ist echt 'n Dreamteam.” Und so was wenn man so was mal finden würde, wo man so gut zusammenarbeiten könnte. Muss ja jetzt nicht unbedingt auch 'ne Beziehung draus entstehen auf privater Natur wie bei diesen beiden, aber so was finde ich echt toll.
Mhm. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und, ähm, du hast ja vorhin kurz erwähnt, zum Beispiel bei Helene Fischer, dass da so unglaublich viele finanzielle Ressourcen auch reingehen. Ähm, sparst du da irgendwie auch und versuchst so 'n bisschen über die Schiene vielleicht auch deine Musik zu pushen, oder gehst du wirklich jetzt über Social Media und sozusagen im in deinem Umkreis?
Mhm. Ja, das mache ich jetzt so, denn früher habe ich unheimlich viel Geld auch reingepumpt in so Vermarktungssachen und letzten Endes bin ich doch nicht da angekommen. Aber ich habe auch keine 1.000.0000 und ich habe auch nicht 100.000, um das so in diesem Ausmaß zu pushen, und so tritt man dann irgendwo auf der Stelle. Also, ich werde das jetzt in meinem Kreis so machen und das Equipment verbessern. Also, ich kriege zu Weihnachten 'n gutes Mikro, das schenkt mir meine Mutter, sodass ich auch die Aufnahmetechnik optimieren kann. Ich habe mir jetzt 'n beleuchteten Selfiestick noch gekauft, um die Videos noch 'n bisschen besser auszuleuchten, sodass ich auf der Schiene einfach weitermache.
Mhm. Mhm. Na. Ja, toll. Also das heißt, du investierst dein Geld und deine Energie in deine Musik, in dein Equipment. Und dann ist es ja eigentlich total toll, auch dass es heutzutage die Möglichkeiten gibt wie Social Media, dass man da seine Musik kostenlos, äh, promoten kann, ja.
Mhm. Genau. Ja, das gab's ja schon früher mit MySpace und das hat mir sehr geholfen damals, aber diese ganze Technik, die war damals leider noch nicht so weit ausgereift. Also, da hat sich schon 'n bisschen was getan, dass man auch zu Hause mehr machen kann.
Mhm. Ja, das klingt echt richtig gut. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg noch dabei, deinen beruflichen Traum komplett noch zu verwirklichen und auch 'n tollen Duettpartner vielleicht noch zu finden. <chuckles> Vielen Dank für die ganz interessanten Insights hier und alles Gute noch.
Oh ja. <chuckles> Ja, sehr gerne. Das hat mir wirklich 'ne ganze Menge Spaß gemacht. Das alles mal mit dir zu teilen. Mach's gut.
Gleichfalls. Tschüss.
Tschüss.